Itu tayangnya memang tahun 90-an kalau nggak salah di TV sih dulu. Di mana ya, di RCTI atau apalah nggak tau ya, heeh.
Oh ya ya ya ya. Heeh, tentang apa itu, Kak?
Nah, iya tentang, eee, ibu dan anak, eee, yang apa, yang biasalah hidup di satu, eee, apa ya istilahnya distrik atau apa gitu, desa ya, di village ya, di desa. Terus biasa mereka ke ke dinner gitu apa gimana gimana. Oh, terus latar belakangnya juga di US kan, bukan bukan heeh, bukan di mana-mana. Biasalah nggak nggak ada nggak ada yang spesial, cuma hanya kehidupan biasa se kehidupan seorang manusia gitu kan, bukan superpower atau bukan apa gitu. Drama sih, drama series TV nah, itu tuh di situ eee, bisa sih, tapi ada romance-romance-nya dan kayaknya 17 atau 18+ deh mungkin ya, soalnya terlalu be ese kayaknya banyak filosofisnya juga kayaknya kalau misalnya ditelaah.
Desa gitu? De heeh. Oh. Oh, iya. <chuckles> He Heeh. Tentang keluarga berarti ya, Kak? Oh iya iya. Oh. Berarti Kakak, eee, emang kayak terbukti ya, kalau series itu Kakak sampai ingat loh sampai sekarang.
Iya jadinya heeh. Ah, iya juga sih. Nah, tapi tetap lagi saya lebih milih lebih milih fi film karena apa ya, mungkin itu dia tadi, eee, film kan walaupun satu se eee, satu kali duduk gitu bisa beres, tapi mungkin bi eee, bisa di-pause atau diapa tapi langsung, kita langsung puas gitu, eee, ceritanya tentang apa gitu, nggak harus nunggu-nunggu berapa 16 episode atau s ka kadang bisa sampai ratusan episode kan kalau TV series itu panjang, heeh.
Lebih terkenang. Kenapa tuh? Iya. Heeh. Oh iya iya, betul betul. Heeh. Oh iya betul. <chuckles> Iya iya betul, ah. Sampai banyak season gitu ya.
Heeh, gitu. Kayak, Kakaknya tau "Tersanjung" nggak? Itu kayaknya capek banget deh.
Aduh "Tersanjung" itu zaman ini ya. Aku kecil banget kayaknya. Heeh, mamaku "Tersanjung" tahun 2005, Kak. <chuckles>
Kalau yang Indonesia. Zaman ibu ya. Iya. Oh, ya? Oh.
Heeh, tahun 2005 ini, oh yang main ini siapa nih? Ari Wibowo ini, Kak.